Hmm, so sa'kin ano yung magkasintahan pa lang kami, oo sobrang sweet ng asawa ko. <laughs> Oo yung ano, nangliligaw pa lang, yung sobrang effort, opo sobra talaga yung ano, nakikita mo talaga na nag-e-effort talaga siya. Yung pinapakita niya sa pamilya mo na siya talaga yung tamang tao para sa'yo, yung gano'n po. 'Yon yung pong sobrang, ah, na napa-inlove sa'kin nung ano, yung sobrang, effort niya sa family ko na talagang pinapakita niya na deserve siya para sa'kin, opo, oo. So, 'yon nga, ah, oo kung may birthdays talagang ano, kahit hindi birthday ko- kahit birthday ng kapatid ko- talagang nag-e-effort siya. Siya yung nagdadala ng cake, tapos minsan siya pa yung nagpapahanda kung wala kaming pera opo, oo. Mm.
Ay, 'di ba! <laughs> Oo. Okey. Ah. As in, oo. Ay. Oo. Para sa'yo. Ah, sarap naman no'n. Oo. Oo. Oo. Oo, gano'n niya kamahal gano'n ka niya kamahal kasi 'pag mahal mahal ka niya- mahal din niya yung pamilya mo.
Opo. Oo, pamilya ko po, oo. So 'yon po, hanggang ngayon din naman. So, 'yon, ah, 'yon po talaga yung ano yung ve yung pinakamagandang parte ng ano, ng alala ko nung magkasintahan kami. So, ngayon mas mas marami pa <chuckles> na naging mag-asawa kami, opo. So, nakita ko yung mga mga mas mag mga magandang sides ng asawa ko hindi lang sa nung nakikita ko nung magkasintahan kami, kundi ano naki nakita ko kung gaano siya ka responsable, opo, oo <chuckles> kung gaano siya maging ama sa anak namin, opo. Sa inyo po ba? Oo.
Very good siya dun. Oo. Mm. Hmm. Ay. Oo, correct totoo. Ay, gano'n. Mm. Oo. Nakita mo talaga yung mm. Good job. Oo, good job naman 'yon. Sa akin, hindi kasi sweet yung asawa ko nung mag-boyfriend-girlfriend kami Diyos ko. Hindi ako naka well hindi ako nakatanggap ng ano ng bulaklak, tsokolate wala, wala akong gan'yan.
<laughs> Talaga? <chuckles> Oh.

Oo, ba maganda din 'yan naman niyang ganiyan na bago mag-settle down, eh, ano na na nakiki nakita niyo 'yung ano, 'yung mga good and bad sides ng isa't isa. Oo, so 'yun do'n, do'n kayo nag um, do'n kayo nagsesettle na kung talagang ano, kung feeling niyo bagay kayo 'sa't isa sa isa't isa talaga, oo. <laughs> Oo.
Oo. Puwe Oo, korek. Opo. Tama, tama, oh ang ganda no'n. Pero may mayro'n pa din kahit, ah, matagal na kami, mayro'n pa rin kaming ano may na an tawag nito parang nadidiskubrehan na mga ugali. Oo ma ma mayro'n pa din hindi talaga ano, oo. Pero maganda 'yun ma ma mas gusto ko 'yun 'yung, ah, may mga ano pa din 'yung pang na-e-excite ka pa din na ano na-e-excite ka pa din na, ah, ganito pala siya ganito gan o kaya naman 'yung kasi 'di ba sabi ko hindi naman siya ma e 'yung ang expression niya hindi sa mga bulaklak, sa mga ano, pero 'pag binibigyan nung nung nag 10 years siguro kami nagbigay siya ng isang bouquet tapos nag bumili siya ng cake.
Mm. Mga bago, oo. <chuckles> Oo, nandiyan talaga 'yan. <laughs> Habang mm. 'Yung mga may adjustments, oo, oo. Oo. Oo. Oh, 'di ba o nakita mo 'yung ano? <laughs> Na
Al alam mo 'yung ginawa ko kasi hindi naman hindi naman kasi kami naghahanda 'pagka may mga anniversa anniversary namin wala kaming gano'n. Pero nung 10 years namin na nag nagbigay siya ng pa may pabulaklak siya ng isang bouquet ng, ah, red roses talaga parang, alam mo 'yun. Tapos, nag-cake.
madalas oo, oo. <laughs> Oo. Mm. <laughs> Talaga? So meaning, sobrang saya niya na naabot niyo 'yung 'yung gano'ng kalay
Oo, hindi lang siya ang masaya, ako kasi ako 'yung pinakamasaya kasi siyempre hindi naman siya gano'n, 'di ba 'pag mga first time na ginawa sa'yo. <laughs> Ang iba kung kung ang oo. Oo kung ang iba kung ang iba parang kung normal na sa kanila 'yung maka makareceive, ako hindi kaya alam mo 'yung ginawa ko, nag nag ano ako, nagluto ako, tapos nagpakain do'n sa mga kapitbahay, sabi nung asawa ko, "Nabigyan ka lang ng bouquet para nang nag piyesta." <laughs> O sabi niya, "Nabigyan ka lang ng bouquet pa nag piyesta kaagad." <laughs> "Eh, siyempre masaya ako 10 years na tayo." <laughs>
Oo, oo nga. <laughs> Oo, so that means kasi nasa ah, nagawa niya 'yun, sobrang saya nga niya, oo. <laughs> Mm. <laughs> Talaga? <laughs> Parang ano, nag-piyesta ka tuloy. <laughs> Okey. Oo. <laughs> Oo, sobrang ano kasi bago oo, oo masaya tapos 'yun may bago kang nadiskubre sa kanya na ayon, 'pag masaya sobrang sobrang saya niya pala sa relasyon niyo, na may sweetness din pala sa side niya. <laughs> Oo. Oo, <breath> ang saya po ng pag-uusap natin sana magkausap po tayo ulit. <laughs> Wa oo. <chuckles> Sige po maraming salamat, paalam.
Oo, 'di ba? <laughs> Oo, 'yang mga minsang me mga minsan gano'n mag-ano, 'di ba ang saya. <laughs> Oo, ah, may part 2 pa 'to, 'wag kang mag-alala may part 2 pa 'to. <laughs> Sige.

Sabi ko nga saka sabi ko nga, pero pero, oo, wala
Iba yung love language niya, oo.
Eh, siguro, kinikilig lang ako 'pag ano pa'no ba kasi ano siya madaldal 'di ka madaldal siya alam mo yung, ah, Jollibee din kasi 'yun, pa pabida. <laughs> Do'n siya magaling sa ano, sa sa bibig niya, parang akala mo sinong magaling, 'yun do'n ako na-aan
Mm. Oo. <laughs> Oh? Totoo <chuckles> M Magandang mag sales talk yan. <laughs> <laughs>
oo, hindi naman siya sa sales nakaano, ah, hindi naman siya salesman, pero alam mo 'yun, parang dinadala nadadala talaga din ako pa feeling ko na baka naano ako do'n tawag no'n, ano e
Oo. M Pero ko mm, pero feeling ko 'pag kayo talaga, eh, kayo talaga, eh, kahit anong gawin ng tao, 'pag kayo yung itinakda sa isa't isa, kayo't kayo din yung, ano, hahantong sa, sa altar yung gano'n po <laughs> oo, oo.
Oo naman. Oo. Oo, correct. Correct, oo naman, kasi ano ah, anak namin 10 taon na bago kami nagka bago kami nagsama, o bago kami nag-asawa, mag 6 years din kami magboyfriend, girlfriend so 'di ba, gano'n din kami katagal.
Mm, mapakasal. Mm. Mm. Oo, nasubok din yung lahat ng mga ano, <laughs> dapat subukan opo, oo maganda din yung ganiyan bago kayo mag-settle down.
Correct. Oo, talagang dina talagang dinaan niya ako do'n ano 'yon?